เขา เขาก็มีพลังคล้ายๆ กัน แต่ว่าความเชี่ยวชาญคนละแบบ อะไรเงี้ยค่ะ เออ
อ๋อ แล้ว แล้ว แล้วตัวเรื่องเนี่ยเขาดำเนินยังไง? อะ อย่างโคนัน ก็เน้นสืบสวนหาผู้ร้ายจับผู้ร้าย
ตัวเลือก ก็คือเหมือนกับว่า มันก็จะมีเหล่า เขาเรียกอะไร ผู้ร้ายอะเนาะ จะมาทำลายล้างโลก มาต่อ เขาเรียกอะไร ประสงค์ไม่ดีต่อคนบนโลก อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ต้องไปช่วย อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ หรือว่าแบบต้องไปช่วยหาทางรอดให้เผ่าแม่มด จำไม่ได้แล้ว จริง ๆ จำไม่ได้แล้วอันนี้เป็นแบบ ประมาณ ใช่
อ๋อ อา ๆ ๆ มันนานมากจริง ๆ แหละ ไม่เคยได้ยิน เลย อย่างโคนันยังพอผ่านหู
ใช่ แต่เรื่อง ร แต่เรื่องเนี่ย คือ เขาเรียกอะไร ดูตอนนั้นแล้ว ตอนโตอะมัน มันหาที่ดูยาก แต่โคนันเนี่ย คือเรายังดูมาตั้งแต่เด็กมาถึงตอนนี้ อะไรอย่างเงี้ย
อา อะ พอเข้าใจได้ แล้วอย่างเงี้ย คุณคิดไหมว่า อย่าง อย่างคุณชอบดูโคนันตั้งแต่เด็ก ๆ เงี้ย เขามีอิทธิพลอะไรกับคุณในปัจจุบันนี้บ้างเปล่า?
อืม ไม่ค่อย <giggles>
อ้าว! เสียงั้น อ้าว คุณไม่ได้เป็นคนขี้สังเกตงี้เหรอ?
เดี๋ยวก็ ก็ ก็เป็นนะ แต่อาจจะไม่ใช่เพราะโคนัน แต่เรารู้สึกว่า เราเป็นคนที่ชอบสังเกตอยู่แล้ว เราก็เลยชอบโคนัน ไม่ได้ว่าชอบโคนันเลยเป็นคนช่างสังเกต
อ๋อ โอเค พอเข้าใจได้ แสดงว่า โอเค คุณ คุณแค่ชอบ แต่ว่าคุณก็ไม่ได้เหมือนแบบว่า เอาพฤติกรรมหรือว่า เอ่อ คาแรกเตอร์นั้น <chuckles>
เออ มันกลับกัน อืม ไม่ ๆ ถ้าเอาพฤติกรรมโคนันมาทำตามตั้งแต่เด็กเนี่ย อาจจะไม่ได้อยู่ตรง นี้ <giggles>
เออ ก็ ก็ ก็จะเยอะไป อะไรไป วิ่งตามจับผู้ร้ายอะไร
อะ ใช่ มันก็จะ มันก็จะเป็นเด็กที่แบบว่า มันก็จะเลย เอาจริง ๆ มันก็ตามที่เหมือนตัวละครผู้ใหญ่เนี่ยพูด พูดในเรื่องแหละว่าแบบเป็นเด็กแก่แดด อะไรอย่างเงี้ย
อ้าว เหรอ เหรอ มีคำนี้ด้วยเหรอ? คน
ใช่ ในเรื่องก็มีแบบพวกตัวละครแบบคุณลุง อะไรเงี้ย เขาก็ชอบพูดกันว่า "เอ๊ย เด็กนี่" อะไรอย่างเงี้ย ก็ตลกดี แต่ว่า
เออ งั้นเราก็ยินดีนะที่คุณ ไม่เป็นแบบโคนัน <laughs>
อะ อะ มันก็นั่นแหละ มันก็เป็นไม่ได้ด้วยเนาะ การจะเป็นแบบโคนัน หรือจะมีความรู้แบบเขาเนี่ย มันก็ยาก คือโคนันเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบ โอ้โฮ! แฮกทุกอย่าง หมายความว่ารู้ไปหมด <laughs>
นั้น อืม งั้นคุณ อะ ฟังแล้วก็รู้แล้วว่า คุณเนี่ยดูโคนันแค่เพื่อความบันเทิง แต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่ามีมาแบบสร้างอิทธิพลอะไรให้ในชีวิตของคุณ
ใช่ ไม่ ๆ ๆ ไม่ได้ จะ ไม่ได้อยากจะเป็นนักสืบ ไม่ได้อยากจะ ไม่ ๆ ๆ
อา ๆ ๆ เข้าใจแล้ว แล้ว เออ แล้วทำไม เพราะว่าคุณ
อยากเป็นแม่มดอยู่นะ จะว่าไป <chuckles>
<laughs> ก็ <laughs> อ้อ หมายถึงคุณแค่สนุก คุณก็เลยดูแค่นั้น ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรแอบแฝงใด ๆ ทั้งสิ้น
ใช่ ค่ะ แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบดู แต่นี้มาจาก Cartoon Network
อือ อือ อือ

ใช่ สืบสวน ก็แบบว่าโคนันเนี่ย พอโตขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันเป็นเด็กโชคร้ายนะ หมายถึงว่าเป็นตัวนำโชค ร้าย <chuckles>
<chuckles> เฮ้ย เดี๋ยวนะ เราจำได้ตอนนี้มันยังไม่จบเลยใช่เปล่า? อ๋อ มันยาวนานมากเลยเนาะ ทำไมอะ?
ยังไม่จบ ยัง ยัง อือ ไปต่อ ตอนนี้อยู่ใน Netflix นะคะ ไปตามดูได้ เดี๋ยววนกลับไปดู <chuckles>
<chuckles> โฆษณาให้เขาเสียอีก โอ๊ย แล้วโคนันเขาโตบ้างไหมอะ? คือเราไม่ใช่คอการ์ตูนเราไม่ รู้ <chuckles>
ไม่โต ไม่โต แต่ว่าเหมือนกับว่า คือนักเขียนเขาอะก็เขียนให้อายุเท่านี้แหละไปเรื่อย ๆ แล้วก็เขียนตั้งแต่โคนันยังต้องใช้โทรศัพท์สาธารณะ จนตอนนี้โคนันใช้ iPhone แล้ว
เลิศเนาะ แหม ตามยุคตามสมัยก็ว่าไป เออ แล้ว
<chuckles> จริง ก็ ก็ไม่ได้แคร์ว่าแบบ ว่ามันจะแบบมาเปลี่ยนไปไหม
<chuckles> แล้วยังไง แล้วทำไมโคนันเนี่ย มันถึงทำให้คุณชอบเขาได้ขนาดเนี้ย?
เรารู้สึกว่าตอนเด็ก ๆ โคนันมันเท่ แบบว่า
เอ๊ะ! อีกที แต่คุณเป็นผู้หญิงนะ? <chuckles>
ใช่ แบบว่าแบบโคนันเท่ เพราะว่า เพราะว่าแบบว่าเป็นเด็กที่ไขปริศนาได้ แม้ว่าสมองจะไม่ใช่เด็กก็เถอะ แต่มันก็ดูเท่อะค่ะ เพราะว่านอกจากว่าจะใช้สมองแล้วอะ โคนันก็เหมือนใช้ร่างกาย ใช้อะไรอย่างเงี้ย ร่างกายที่เป็นเด็กอะเนาะ แต่ว่าสามารถจับคนร้ายได้ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อือ ไหน ๆ เราอะไม่ใช่คอการ์ตูนนะ เอ่อ เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะออกแนวเหมือนแบบเด็กคนนี้เขาจับผู้ร้าย อย่างเงี้ยเหรอคะ ที่คุณบอก แล้ว แล้วยังไง? เขาไขยังไง? เขาไขคนเดียว เขามีคนช่วยไขไหม หรือว่าเป็นยังไง? <chuckles>
อืม ใช่ ไขคดี ไขคนเดียว จริง ถ้า ถ้ามองแบบ มองแบบคนแบบตอนนี้ที่กลับไปมองนะ โคนันเนี่ย ลักษณะเขาเรียกอะไร เคยนึกออก Stat ของตัวละครไหมคะ ว่า ส ตัวละครตัวนี้ก็จะมี เอ่อ ความเร็วสูง สติปัญญาสูง มีอะไรอย่างเงี้ยสูง โคนันเนี่ยมีความโชคดีสูง <giggles> หมายถึงว่า โอเค ไขคดีอะใช่ เป็นเด็กช่างสังเกตอะใช่ แต่ว่าก่อนที่จะเข้าคดีอะไรอะ เขาจะต้องมีเหมือน มีกิจกรรมอะไรในชีวิตประจำวันที่มันบังเอิญไปเห็นแบบ ไปเห็นหลักฐานที่มันจะเกี่ยวโยงกับคดีนี้
อา อา ๆ ๆ <laughs> อืม เข้าใจแล้ว
ก็เลย จริง จริง ๆ แล้วโคนันอะ Stat ที่สูงที่สุดของโคนันคือความโชคดี <chuckles>
อา ๆ ๆ แล้วคุณอยากจะเป็นเหมือนโคนันบ้างไหมอะ?

ชอบจริง จริง จริง ๆ ถ้าถามว่าชอบใครที่สุดอะ? ก็ชอบโคนันแหละ แต่จริง ๆ ก็ชอบดอกเตอร์อากาสะด้วยนะ ที่แบบว่าเป็น เป็นเหมือนคนที่คอยประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ให้โคนันเอาไว้ใช้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา เขาเป็นใครอะ ดอกเตอร์อากาสะ? อ๋อ หมายถึงว่าโคนันเนี่ยเขาสอบสวนด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่มีด็อกเตอร์อากาสะทำให้ อ้าว แล้วสิ่งประดิษฐ์ ทำไมเขาต้องประดิษฐ์ด้วยอะ? ทำไมแบบว่าเขาแบบใช้เหมือนอะไรแบบธรรมดาเหมือนคนไม่ได้?
ใช่ ใช่ ก็ จุดเริ่มต้น ก็คือด้วยความที่โคนันเป็นเด็กเนาะ แบบคดีแรกพอเขาเป็นเด็ก กลายเป็นเด็กเนี่ย คดีแรกที่เขาต้องไขเนี่ยปรากฏว่า เขาไม่สามารถจับผู้ร้ายได้ คือไขได้ก็จับไม่ได้ เพราะเขาเป็นเด็กอะ เขาไม่มีแรง ไม่มี อะไรที่จะไป ใช่
ค่ะ อ๋อ เขาอยู่ในร่างเด็ก เขาไม่มี เขาไม่มีแขนขายาว ๆ เขาไม่มีแบบว่าพละกำลัง อา ๆ ๆ
ใช่ ก็จะวิ่งก็วิ่งไม่ทัน อะไรอย่างเงี้ย จะ จะเตะลูกบอลใส่ก็ไม่แรง เพราะมันแรงเด็ก ป. 1 อะ อะไรอย่างเงี้ย ดอกเตอร์อากาสะก็เหมือนกับว่าประดิษฐ์สเกตบอร์ดมาให้ ให้แบบว่า โอ้โฮ สเกตบอร์ดมันวิ่งจู๊ดแบบเร็วเท่ารถ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ให้ จะได้ตามทัน ประดิษฐ์ เอ่อ รองเท้าเพิ่มพลังให้ เพื่อที่ว่าตอนเตะลูกบอลเนี่ย ลูกบอลจะได้มีแรงเท่ากับคนเตะ แล้วก็แรงแบบว่าทำให้ผู้ร้ายล้มไปได้ อะไรอย่างเงี้ย
อา เออ ๆ อา โอเค อา โอเค แล้วอย่างที่แบบรู้ตอนต้นน่ะว่า ตอนเนี้ยมันก็ยังไม่จบ แล้ว โคนันก็ยัง ไม่โตสักที เนี่ย คุณยังดูอยู่ไหม จนถึงปัจจุบันเนี้ย <chuckles> หรือว่า หรือว่า ไม่ค่อยได้ดูแล้ว? <chuckles>
ก็ดู คือจริง ๆ สิ่งที่ ดู ๆ ๆ สิ่งที่สรุปของโคนัน ก็คือเหมือนกับว่ามัน ม โคนันน่ะ เขาจะมี The Movie หมายความว่า 1 ปีอะ เขาจะมีเหมือนหนังใหญ่ของเขาออกมา 1 ครั้งต่อปี อันนั้นน่ะสนุกมากในความรู้สึกของเรา เพราะว่าคนเขียนอะ เขาจะแบบ เหมือนเขาจะต้องทำให้มันแตกต่างจากบทที่มันเป็นเหมือนตอนอานิเมะแต่ละตอนอะเนาะ หมายความว่ามันจะซับซ้อนกว่า ฉากมันจะยิ่งใหญ่กว่า พล็อตเรื่องมันจะแบบ โอ้โฮ อลังการกว่า เราชอบอันนั้นมาก <chuckles>
เออ ยังดูอยู่เหรอ? อืม อืม แต่ก็ยังคงความแบบสืบสวน ไม่ ไม่หลุด
ใช่ สืบสวน แต่ว่าคดีที่เกิดเนี่ยมันอาจจะอยู่ใน สเกล ที่ใหญ่กว่า อย่างเช่น แบบตอนจบของเรื่อง อาจจะแบบตึกทั้งตึกอาจจะถล่มมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ เออ ดูไปแล้วคุณก็ดูแบบเป็น เป็นคนชอบเหมือนการ์ตูนเท่ ๆ เนาะ คุณไม่ชอบการ์ตูนแนวผู้หญิงตาหวาน ตาสวย อย่างงี้เหรอ? อะ ไหน ไหน ไหน ไหนเล่าให้ฟังมั่ง ชอบอะไรบ้างอะ?
หรือแบบ อืม ชอบ ๆ ชอบอยู่ มีอยู่ <chuckles> การ์ตูนเดอะ ๆ อืม มีชอบแม่มดน้อยโดเรมี
เฮ้ย ไม่เคยได้ยินเลย <chuckles> แสดงว่ามันเด็กมากอะ เนาะ <chuckles>
<laughs> ก็มี ก็เป็น เออ มันจะเป็นเหมือน ถ้า ถ้าให้เราเปรียบเทียบ มันจะเหมือน Power Rangers ที่แบบมีหลาย ๆ สี แต่ว่ามาเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นแบบ เป็นเด็กผู้หญิง เป็นแม่มด อะไรอย่างเงี้ย
เออ แล้วมีกี่คนน่ะ แม่มด โดเรมีเนี่ย?
ก็สา ตอนแรกอะมี 3 คน เหมือน Powerpuff Girls เลย